例えば 例えば私たちだと、あ、スタバつい買っちゃうなんていう話で、なんかちょっと、こう、共感し合えますけど、うちの姉だったら「スタバ、そんなの絶対買わない」やくに、あの <chuckles> はい。姉の場合はあの、例えば犬グッズ、犬が大好きなので、犬グッズとかなんか違うものにお金をかける。だから、ね、人それぞれ価値観が違うので、どこにお金をかけるか、どこを節約するかって、やっぱり、うーん、人それぞれ変わっちゃうのは、しょうがないことというか、まあ、当たり前なのかもしれないでね。そうですね。
あ、はい。 あ、はいはいはい。 <laughs> ちょっと、会話が成り立たたんないよね。うん、分かる分かる。 はい。ああ、なるほど。 ああ、そうですよね。 うん、価値観。 そうですね。うーん。そうだそうだ。 まあ、そういう当たり前うん、そうですよね。それを超えて、そで、と、あの、なんて関係を作っていくっていうのが、まあ、本題でしょうね。うん、うん。
うーん。 はい。 そうですね。 そうか、いやなんかあの、うん、あの、良かったです、お話しできて。こう、考えがこう、何て言うんですかね、こう、ゆったりできたというか。<chuckles> そうだ、人それぞれ違うから、うん、これで良いんだってなんか、そう思いました。<chuckles>
あ、私も。 そう。<laughs> は、私も。うん。うん。いいっていうね。うん、私もありがとうございます。<laughs> じゃ、ええと、あと、じゅうん、また、へはい。
あ、は、こちらこそ。<chuckles> ね、あの、また、スタバでも飲んで、楽しい一日送れるといいですね。<chuckles> はい。はい、ありがとうございました。楽しかったです。失礼します。
はい。<laughs> ありがとうございました。はい。じゃあ、失礼します。